Eee, mensyukuri, menurut aku ya. Mensyukuri mensyukuri karena kamu ada sempet di momen itu dan kamu berhasil Kak melalui momen itu gitu, dan semuanya kan pembelajaran. Kamu langsung pikirin aja hikmahnya apa, pembelajarannya apa dan jadikan itu sebagai salah satu, apa ya, batas diri di masa kamu sekarang gitu. Jangan sampai misalkan kesalahan yang kamu lakukan dulu tuh terulang kembali gitu dan paling pen iya, mensyukuri situasi kamu sise sekarang sih Kak, karena kamu masih ada pasangan yang support kamu, yang nggak ninggalin kamu. Dan, ya anggap aja hal yang sudah terjadi di masa lalu itu adalah sebuah fase yang harus kamu lalui untuk memurnikan hidup kamu dan pasangan kamu sih Kak, gitu.
Mensyukuri ya? Mhm. Oh iya sih benar, bener benar benar, iya. Iya tuh, benar banget itu, iya. Benar, jadi ketika Diri lagi, iya. Benar sih, iya. Aku pikir ketika hal itu datang aku harus buru-buru buang, tapi ternyata sudut pandang kamu ya membuat aku terbuka juga gitu ya. Bisa mensyukuri banyak hal yang mungkin tadi tidak terlihat, ya walaupun amit-amit gitu ya kalau terulang ya. <chuckles> Memang bagusnya hanya di syukuri gitu ya, tapi nggak mau sampai terulang, amit-amit banget. Oke. Iya.
Iya. Benar. Iya Kak. <chuckles> Iya, sambil belajar lah, ya. Pokoknya kamu boleh cerita kapan pun kamu siap Kak ke aku ya, kamu nggak harus ngelewatin ini sendirian, kalau ada pip beban pikiran yang mengganggu, nggak apa-apa cerita sama aku aja.
Oke. Heeh. Iya. Makasih Kak. Aku cerita sama kamu beneran jadi lega dan ya membuat, apa namanya, pen pandangan baru lah ibaratnya. Oke, makasih Kak aku senang banget bisa sharing di tempat kamu, aku benar-benar merasa lega. Ak sekarang izin pamit dulu ya, Kak. Makasih atas semua penjelasannya, sampai jumpa.
Mhm. Yes. Iya. Sama-sama Kak. Iya, sampai jumpa.